Volevo, uhm, parlare un po' di una situazione che sto affrontando nell'ultimo periodo, ehm, sia per sfogarmi ma anche per avere qualche consiglio. Ehm, ho seriamente difficoltà a mantenere un budget di spesa costante ogni ogni mese praticamente. Ehm, sono veramente in difficoltà a a gestire le le spese, ehm, non so come mai, cioè, io convivo ormai da da 2 anni e non ca non ho ancora capito come f mai nel primo periodo di convivenza questo problema non c'era, ehm, adesso invece si è si è proprio presentato, no, mi sembra che le spese siano tipo aumentate e il budget che che mi do per le spese, ogni mese non basta mai. E, uhm, sono un po' in difficoltà, perché ho sempre utilizzato una metodologia, ma adesso questo metodo non funziona più. Quindi volevo sapere se avevi qualche consiglio su qualche nuovo metodo che posso attuare.
Okay. Mh-mh. Okay. Certo, allora innanzitutto ti ci tenevo a tranquillizzarti e a dirti che comunque è assolutamente normale avere un po' di difficoltà nella gestione del budget mensil, e anche a rassicurarti nel senso che, uhm, ecco comunque il prezzo del mercato alla fine tende a salire quindi, mhmm, magari non è sempre "colpa tua", tra virgolette, se effettivamente, con lo stesso budget, vedi che non riesci a rientrare nelle spese, perché comunque i prezzi salgono. Quindi, uhm, ecco da questo punto di vista ci ci tenevo proprio a tranquillizzarti e a dirti che comunque è assolutamente comprensibile, ecco, la tua frustrazione a riguardo. Prima però di provare a darti qualche consiglio, volevo farti qualche domanda anche per capire un po' meglio la situazione. Allora, innanzitutto ti volevo chiedere: quali sono le metodologie che mi hai detto che hai già provato ad attuare?
<chuckles> Allora, uhm, la prima cosa che ho fatto è stata fare una specie di grafico Excel di tutte le spese. Nel senso, una media, ehm, delle bollette, e del della rata del mutuo, uhm, della della spesa, uhm, quella alimentare e degli extra, no? Avevo buttato tutto dentro sto mega grafico che più o meno mi dava un'idea di quanto mensilmente di base spendevamo, ab in maniera abbastanza standard. E e funzionava, cioè davvero funzionava, facevamo un budget, ovviamente c'eran dei mesi dove sforavamo, magari di un po', o di poco, o mesi dove addirittura riusciamo a a stare sotto, no, poi non so che cosa s che cosa è successo, a una certa si è rotto il meccanismo e abbiamo incominciato a sforare tutti i mesi.
Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Okay, ho capito. Beh innanzitutto comunque ti dico che, uhm, ecco questo monitoraggio che avete fatto sicuramente è molto buono, nel senso che tenere traccia effettivamente di tutte le spese è un ottimo metodo proprio per avere comunque la situazione sotto controllo, anche se sforate, uhm, è comunque un modo per vedere effettivamente dove si sfora e di quanto, quindi, uhm, sicuramente questo è già un ottimo passo. E anche se appunto, uhm, come mi hai detto attualmente non funziona più, io ti posso provare comunque a consigliare di tenerlo, perché appunto come ti dicevo è un modo per per avere sotto controllo la situazione, che non fa mai male, ecco. E poi ti volevo chiedere anche quali sono le spese che in generale ti creano più problemi, cioè, uhm, sei riuscita a individuare dov'è che effettivamente si va a sforare?
Mh-mh. Certo. Allora, ehm, la spesa alimentare. La spesa alimentare è non so non so perché, perché ti giuro, cioè, siamo sempre in 2 e mangiamo sempre in 2 da però ho notato che, ehm, sforiamo e siamo sempre stati molto attenti perché noi facciamo un planning di di pranzo e cene settimanali. Però ho notato che ultimamente stiamo stiamo sforando. Poi vabbè, togli le bollette che vabbè quelle ci ci sta che ci siano i mesi dove sfori da una parte o sfori dall'altra. Però proprio mi rendo conto che la spesa alimentare è diventata un problema.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo, ho capito. Beh, immagino effettivamente la frustrazione riguardo a questo aspetto, uhm, anche perché ecco, comunque la spesa alimentare è qualcosa che in qualche modo si può adattare anche al budget che avete. Uhm, quindi, uhm, magari ti posso provare a consigliare, uhm, innanzitutto mi hai detto che avete comunque un planner riguardo anche a quello che mangiate, quindi il primo passo secondo me potrebbe essere anche andare a rivedere effettivamente questa pianificazione, ehm, e cercare di capire se si può in qualche modo variare con, uhm, qualcosa che vi faccia risparmiare leggermente, chiaramente senza stravolgere tutto il vostro piano alimentare. Però magari sostituire anche solo un paio di pasti con, uhm, qualcosa che potete in qualche modo rimediare, potrebbe essere un modo per salvare quei quei pochi euro magari che vi fanno sforare o comunque per fare una spesa un po' più, uhm, equilibrata da questo punto di vista. Poi, sempre magari relativo proprio all'ambito della spesa, uhm, ecco immagino che voi abbiate già fissato comunque un budget mensile o settimanale entro cui rientrare.
Mh-mh. Sì. Sì. Sì, sì, sì, sì abbiamo un budget settimanale.
Okay, e magari appunto p mhmm, un metodo che potreste adottare è proprio quello di, uhm, cercare di capire già in anticipo che cosa potete comprare con quel budget e poi proprio sulla base di quello appunto, come ti dicevo prima, andare magari a creare dei dei pasti, ehm, che vi possano durare effettivamente per il tempo per il quale avete stabilito la vostra pianificazione. Quindi, uhm, a questo potrebbe essere appunto un modo per stare un po' più attenti dal punto di vista della spesa, se questo effettivamente è l'ambito in cui tendete a sforare di più. E poi ti volevo anche chiedere in realtà se, uhm, hai anche qualche obiettivo di risparmio, oppure se hai delle scadenze particolari, magari riguardo appunto a mutuo, bollette a cui devi assolvere.
Mh. Mh-mh. Se. Mh-mh. Allora ti dico, sì abbiamo un obiettivo che è quello di risparmiare per cambiare casa, uhm, perché quella dove siamo è una casa che io ho ereditato, ehm, ma che è è è abbastanza piccola, cioè è un bilocale ma, ehm, non è grandissimo. Quindi, ehm, diciamo che l'abbiamo utilizzato come prova, no, per vedere se effettivamente riuscivamo a convivere senza scannarci e, ehm, siccome poi le cose stanno andando bene, l'idea è quella di vendere qua e prendere una casa un po' più grande, che abbia magari anche 1 o 2 stanze in più, ehm, perché nel caso decidessimo di avere dei figli comunque abbiamo bisogno di di più spazio. E quindi il nostro obiettivo è risparmiare tu il più possibile, proprio per diciamo, uhm, non avere, ehm, un mutuo enorme perché qua abbiamo dovuto comunque aprire un piccolo mutuo, uhm, per arredarla, la casa, e fare anche i lavori di ristrutturazione, uhm, perché comunque era, mhmm, una casa che an era vecchia e andava sistemata, quindi abbiam dovuto, ehm, appunto aprire questo piccolissimo mutuo che non è non è grandissimo, ma proprio ci serviva per fare i lavori. Quindi l'idea sarebbe risparmiare il più possibile proprio per evitare mutui troppo grandi da trascinarci per 100 anni.
Okay. Mh-mh. Certo. Certo. Mh-mh. Ho capito. Beh, sicuramente, uhm, creare magari anche un piccolo fondo ecco, di risparmio comunque da tenere anche in emergenza, potrebbe essere anche questo un ottimo modo, uhm, magari non solo da utilizzare appunto per questa questione, ma potreste proprio, uhm, cercare di, uhm, risparmiare magari un pochettino, uhm, ogni mese, oppure ogni tot, per appunto avere questo piccolo fondo magari da utilizzare qualora, uhm, in un mese particolare doveste avere delle delle spese extra ecco, proprio per riuscire comunque a rientrare all'interno del budget. Ehm, e questo sicuramente se se riuscite a farlo, capisco che sia, uhm, sicuramente abbastanza difficile, però anche pochissimo alla volta io penso che, uhm, potrebbe darvi alla fine grandi risultati. Uhm, poi magari un'altra cosa che, uhm, posso provare a suggerirti, uhm, è di, uhm, cercare comunque di semplificare il più possibile allo stesso tempo il monitoraggio delle spese, nel senso che un po' come ti accennavo prima, credo che sia ottimo questa cosa che fate comunque di pie di effettivamente, uhm, monitorare tutte quante le spese, però allo stesso tempo magari, uhm, non dovrebbe diventare una cosa troppo rigida. Nel senso che, magari cercate di fare effettivamente un planner che sia il più semplice possibile, ehm, e che tenga conto di quelle che sono effettivamente le spese importanti, quindi, uhm, magari potete individuare le categorie che vi danno più difficoltà a rientrare nel budget e, uhm, fare proprio un focus su quelle. Quindi cercare proprio di strutturare bene quelle, così da avere diciamo sott'occhio un po' le macro spese ecco, uhm, e uhm, allo stesso tempo mantenere anche un po' di flessibilità, proprio anche per vivere un po' meglio la questione, tu che ne pensi?
Mh. Sì? Mh-mh. Mh. Mh-mh. Certo. Sì penso che, che siano un'ottima idea forse, uhm, la rigidità del, mhmm, che che ho applicato nel nella produzione di un budget, forse effettivamente ehm, non ha quella flessibilità necessaria a, uhm, valutare che ci possono essere delle delle eccezioni mensili e che quindi di conseguenza, uhm, il budget non non deve essere schematico e rigido, ma un pelino più flessibile proprio perché in questo modo cioè anche se sforiamo non non è un dramma ma, ehm, ci può stare assolutamente e ci serve sicuramente avere un po' più di flessibilità, sono sono d'accordissimo.
Sì, io credo che la flessibilità, in questo senso, potrebbe aiutarvi molto. E, poi, un'altra cosa è, oltre, appunto, a proprio le categorie, uhm, ma anche, magari, uhm, essere flessibili su quanto spendere e su cosa. Nel senso che, magari, ecco, anche per la spesa alimentare proprio perché, comunque, i prezzi sono in oscillazione, ma anche sul resto, uhm, potreste, di mese in mese, rivedere il vostro il vostro planner e, magari, variare le spese. Quindi, magari, se in un mese avete dedicato più budget a una determinata categoria, il mese dopo, magari, le cose cambiano, un po' perché cambiano i prezzi, un po' perché, magari, proprio il vostro reddito oppure, ehm, quello che, effettivamente, avete a livello finanziario e m e si è si è modificato. Quindi, uhm, sicuramente, controllare periodicamente, ecco, la uhm, la vo il vostro monitoraggio e, ehm, essere un po' flessibili dal punto di vista del budget sulle varie categorie potrebbe essere un modo proprio per cercare di far rientrare il tutto, uhm, ne nelle vostre possibilità.
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì, penso che è un ottimo spunto quello che mi hai dato. Effettivamente, ehm, valutare di mese in mese la la categoria di mhmm, che in cui abbiamo speso di più, in cui abbiam speso di meno, è sicuramente molto molto intelligente e molto interessante. Perché, ehm, comunque, qui in questo modo, riusciamo a capire, effettivamente, anche quanto abbiamo investito in una determinata cosa, rispetto anche al mese precedente quindi, ehm, assolutamente, ci sta. È un consiglio che apprezzo molto.
Sì. Ehm, spero davvero che, uhm, insomma, piano, piano, magari, provando ad applicare tutti questi consigli, uhm, tu riuscirai, insomma, a anche insieme al tuo compagno a mantenere, effettivamente, un budget che possa rientrare, appunto, in quelle che sono le vostre spese e sono sicura che, comunque, vedrai che, con il tempo, le cose, insomma, si aggiusteranno. Nel senso che si a automatizzeranno anche in qualche modo. Ehm, e, appunto però, uhm, come ti dicevo un po' all'inizio, io credo che voi già partiate da un'ottima base, quindi, uhm, sono certa che vi basti semplicemente affinare un pochino la tecnica e poi riuscirete tranquillamente, insomma, a mantenere il vostro budget costante ogni mese.
Mh-mh. Mh-mh. Guarda, volevo ringraziarti perché mi hai dedicato il tuo tempo e, soprattutto, hai dedicato un una fetta del tuo tempo per cercare di aiutarmi a risolvere questo problema, quindi ti ringrazio di cuore.